أيوه طبعًا، أنا فاهمة جدًا و ومتفهمة فكرة إن أنت متضايق، و والموضوع مضايقك إن إن أنت مش عارف تفرّق اللي قدامك ده ب فعلًا ب بينتقدك عشان بيحبك، وبيقول لك كده عشان تطوّر من نَفْسك مثلًا، والّا هو قصد قاصد شخصيتك أنت، أنت مش عارف تفرّق حاجة زي كده صح؟
جدًا. ده حقيقي مش عارف أ مش عارف أ مش عارف أميّز، يعني من كتر النقد ال اللي أنا شايفه النقد مش في محلّه أوي، فإبتديت أ أشخصن الأمور خلاص يعني، ابتديت أشخصن الأمور فعلًا فالموضوع بالنسبة لي عمل لي نوع من أنواع ال إيه ال ال الانفصال شوية عن ال عن ال عن، عن الواقع ما ب ما بقيتش فعلًا عارف أميّز، وعشان كده فعلًا محتاج تفكّري معايا في الموضوع ده.
إمم. أيوه. حاسس إن هو لشخصك يعني. إمم. أيوه، فاهماك طبعًا، معاك حق. أيوه فاهماك طبعًا، طيب هو يعني دايمًا شايف إن باستمرار المدير بتاعك بي بينتقدك، دايمًا اللي هو يوميًا ما فيش يوم بيعدّي من غير ما ما يقُول لك أي حاجة؟